Ờ.
Nhưng mà khi mà bạn bị căng thẳng ấy, thì bạn có bị ảnh hưởng đến công việc hay học tập không?
Sao vậy? Ừm. Ừm. Ờ, thì thật ra là cũng có, nếu mà, ừm, sao ta, khi mà mình căng thẳng quá, ví dụ, ờ, nhiều việc xảy đến cùng một lúc quá, mà lại thêm một cái việc khác, hoặc là ba mình hoặc là người ngoài cứ hỏi hỏi hỏi về một cái vấn đề gì á, mình sẽ rất dễ bị nổi nóng và mình sẽ la lên luôn. Tại vì, kiểu, đã quá nhiều việc rồi đó ừm, còn cứ hỏi hỏi, mình dễ cọc lắm.
Đúng rồi. Đúng.
Ừm. Ơ, ừ.
Đúng rồi. Mình sẽ bị khó chịu, với khi mà người ta làm phiền mình, mà mình đang rất là tập trung xử lý cái vấn đề đấy, mà người ta cứ: "Em ơi làm hộ anh cái này, em ơi làm hộ anh cái kia." Mình sẽ rất là khó chịu.
Ừ, đúng rồi, chính xác luôn á Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ví dụ mà mộ mình chỉ đang làm một việc thôi mà người ta nói thì mình vẫn OK, mà lỡ có vài thời gian mà nó nhiều việc đến cùng một lúc á, mình đang rất là tập trung để mình sắp xếp mà còn thêm ở bên ngoài vô nữa là, ồ, dễ khó chịu lắm. <laughs>
Đúng rồi. Đúng rồi, mình sẽ bị cảm giác khó ừm, bị quá tải ấy, thì mình cảm giác khó chịu ấy. Thế thì m
Ừm. Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm, cái đó xảy đến trong công việc nhiều hơn ha? Ừm.
thế thì bạn làm cách nào để bạn, ừm những cái việc căng thẳng đấy không bị ảnh hưởng quá nhiều ấy?
Ừm. Ờ. Ừ, thì sao ta? Mình đương nhiên là khi mà trong công việc trong gia đình thì nhiều khi mình có thể nổi nóng, chứ mà trong công việc là mình phải giữ bình tĩnh hết mức có thể, để giữ cái tính chuyên nghiệp. Đúng rồi, chính xác chính xác, nên là, kiểu, mình sẽ im lặng thôi. Mình cố gắng mình hông nói gì, mình cứ gật đầu thôi, nhưng mà mình sẽ đi ra ngoài, mình hít thở không khí một xíu. Cũng may là cái công ty vừa rồi mình làm nó cũng có một cái không gian, gọi là, sân thượng á, ờ, thì mình lên đó mình hít thở một xíu nó cũng đỡ rất là nhiều. Ừm.
Đúng rồi, mình không thể nổi nóng với sếp được. À, ra đi Đúng rồi.
Vậy bạn làm văn phòng thì bạn cũng phải gặp tình trạng đó chứ ha, thì bạn giải quyết như thế nào?
Thì khi mà, ừm, cái việc mà căng thẳng thường là do mình có các, a, task kéo dài ấy, cũng như là sếp giao cho quá nhiều task, thì mình sẽ ngồi mình sắp xếp lại thôi, mình sắp xếp lại cái công việc xong mình xử lý từng cái một.
Ừm. Ừ. Ồ, đúng r ừ. Ừm, ừm. Chính xác, ừ. Ừ. Ừ, đúng rồi, ờ, vậy là ừm, vậy có cái ý là cái đó là cách bạn giải quyết, nhưng mà còn để bạn giải tỏa căng thẳng tinh thần của bạn thì sao?
Trời ơi. Giải tỏa căng thẳng, thì là khi mà mình giải quyết được công việc đấy thì mình đó chính là cách để mình giải tỏa tinh thần. Mình sẽ cảm thấy cái gắng nặng ấy, nó nhẹ đi, nó vơi bớt đi. Còn khi mà quá mệt mỏi, quá, gọi là, đau đầu, nhức đầu, đau mỏi mắt thì mình sẽ đứng dậy, mình đi lấy nước hoặc là mình đi rửa mặt, khiến mình cảm thấy tỉnh táo hơn. Còn cái việc tinh thần tốt, thì là khi mà cái, a, task đấy phải hoàn thành thì mình mới có tinh thần tốt được, đúng rồi.
Ồ. À, nh à, à. À, mình hiểu. Vậy, ưm <chuckles> Ừm. À, ừm, ừm. Ờ. Ừm, ừm. Đúng rồi, ừm, ừm, đúng rồi. Ồ, công nhận nha, r rửa mặt rất là <chuckles> Phải giải quyết xong. <chuckles> À, mình hiểu là nó phải giải quyết xong thì bạn mới, ờm, cảm thấy thoải mái được, đúng hông? Còn hông là nó cứ căng thẳng cho tới khi mà nó xong. Ờ, mình hiểu. Vậy bạn có bao giờ nghĩ cái việc mà chia sẻ cảm xúc với, giống như, mẹ bạn nè, ba bạn hoặc là bạn bè cũng giúp ích cho cái việc giảm căng thẳng hông?
Đúng rồi. Đúng rồi.

Đúng rồi, đúng rồi. Còn nếu mà ví dụ mà cái bài hát đó có lời mà mình thích lắm luôn đi, mình cũng sẽ mở cái volume nó thật là nhỏ, tại vì có thể lúc đầu mình nghe bình thường nha, một hồi tự nhiên mình cũng thấy nó bị ồn á. Ừm, ừm.
Đúng rồi. Ừ, ban đầu thì mình cũng có nhiều lúc mà để khi mà mình quá căng thẳng trong công việc ấy, khi mà đang làm việc thì mình cũng hay nghe nhạc. Ban đầu thì mình cũng chỉ nghe những cái bài hát, ưm, a thường mình sẽ chọn những bài hát nhẹ nhàng, nhưng mình cũng sẽ chỉ nghe được khoảng tầm 1 bài, 2 bài thôi, chứ không thể nghe nhiều được.
Ồ. Ừm. Ừm. Ừ. Ừ. <chuckles> Ừm. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Giống mình. Ừm. Ờ, ờ, đúng rồi, đúng rồi! Ơ, ờ, mình cũng giống vậy á nha. Nếu mà những lúc đó mà mình ch ví dụ mà mở nhạc rap cho mình chắc mình điên luôn. <chuckles> Em thích những cái gì <chuckles>
Đúng rồi, nhạc rap hoặc là nhạc EDM.
Ừ. <laughs> Ô, EDM đúng rồi, những cái nhạc đó là chỉ dành cho những lúc mình vui thôi, mình mở to mình nghe cỡ nào cũng được hết, nhưng mà lúc mà đang mệt mỏi là thực sự là mình phải né mấy cái nhạc đó ra luôn á, nhức đầu lắm.
Những cái nhạc mà xập xình, xập xình. Siêu nhức đầu luôn.
<chuckles> Ờ, thì ngoài cái việc nghe nhạc á, thì, ờ, cách mà mình dứ giảm căng thẳng nữa là mình đi ngủ á. <laughs> Mnh thấy đi ngủ là mình quên hết. <chuckles>
<chuckles> kiểu, sau một ngày làm việc 12 tiếng
Ừm. Ừm. Đúng rồi,
mình có thể ngả lưng trên giường sau khi tắm rửa sạch sẽ, tất cả mọi thứ chăn ga gối đều thơm tho sạch sẽ, xong mình ngả lưng một phát, mình ngủ luôn một lèo đến sáng ngày hôm sau.
Ờ. Đúng rồi. Ừm, ừm, chính xác. Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, cảm giác lúc đó là không có cái cái nệm nào trên thế giới êm bằng cái nệm của mình hết trơn á, hông có cái nào thơm bằng hết. Ừm, ờ, mình ngủ nè, tại vì hay mình hay bị đau đầu á, khi mà mình tập trung quá là cái cái trán mình nó sẽ đau, thì khi mà mình đi ngủ mình dậy là hết, không có còn đau đầu nữa. Thì mình nghĩ là do mình thiếu ngủ, ừm, nên mình ngủ cũng là một cách để mình giảm căng thẳng á.
Ừm, Đúng rồi. Mình cũng nghĩ thế, bởi vì là, ừm, mình nhận ra là những cái hôm nào mà buổi trưa mình không ngủ ấy, thì buổi chiều mình sẽ rất là đau đầu, khó tập trung vào công việc.
Ừm, ừm. Ờ. Ơ, ừm. À, đúng, đúng, chính xác. Vậy là bạn cũng có thói quen ngủ trưa ha?
Đúng rồi. Mình hay, ơ, ngủ trưa tại văn phòng luôn.
Ồ, ồ. Ừm, ừm, chính xác luôn, mình cũng vậy á. Cái văn phòng nào mà hông cho ngủ trưa là mình phải coi lại nha, lúc mà mình thử việc là mình hỏi luôn <chuckles> "Ở đây có cho ngủ trưa hay là có phòng ngủ trưa hông? Hay như thế nào á?" Ừm, mình phải có ngủ trưa nha, chứ hông là buổi chiều nó dài miên man luôn, làm quài hổng thấy xong luôn á. Ờ. <chuckles> Vậy, ờ, m sao bạn?
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi! Thế minh À, ngoại trừ, ừm, bên cạnh, ừm, việc, ờ, ngủ đi, cũng như là nghe nhạc, thì bạn có thử những, ơ, cách khác như là thiền hay là tập yoga không, hoặc là tập thể thao không?
Ừm. Ơ, ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, có, mình có tập thể dục nha. Tầm, à, 3 lần 1 tuần thôi, kiểu hai, tư, sáu hoặc là ba, năm, bảy á, thì thường mình sẽ tập Cardio hoặc là yoga nè. Nhưng mà thiền thì mình cũng có thử rồi, mà mình hổng có hợp, tại mình hông có thể ngồi im được, cái đầu mình nó suy nghĩ rất là nhiều, mình hổng có thư giãn được á. Còn bạn có thiền được không?
À. À.

Ừm, ừm, à, mình hiểu, mình thấy, a, mình rất thích những cái bạn đọc sách mà để giảm căng thẳng á nha. Tại vì, sao ta, mình cũng, gọi là, mình cũng rất là muốn thích đọc sách nhưng mà bản thân mình không có làm được, tại vì mình cứ mở vài trang là mình ngủ à. <chuckles>
<laughs> Thế nên là mình cũng mới đọc 30 phút trước khi đi ngủ, bởi vì sách cũng là một cách khiến mình dễ đi vào giấc ngủ hơn. Tại vì, đúng đúng rồi tại vì từ hồi xưa hồi mình còn đi học thì khi mà mỗi lần mà mình đọc sách giáo khoa mình cảm thấy siêu buồn ngủ, thế nên là mình cũng đã rút kinh nghiệm.
Ừm. Ờ. Buồn ngủ ha? Ừm. Ê, vậy được á. <chuckles> Ừm. Ờ, ờ. Ờ. Trời ơi! <chuckles> Ừ. <laughs> Đúng rồi. À, ê, vậy cũng hay ha, thường á là mình đọc sách là do mình muốn đọc sách nha, mà tự nhiên cái mình buồn ngủ, chứ mình chưa bao giờ mình nghĩ tới là đọc sách để đi ngủ dễ hơn hết trơn á, ê để tối nay mình thử á, chắc là ô kê lắm á. <laughs>
Đúng rồi. Đúng rồi Đấy là trong trường hợp nếu như mà bạn đọc một cuốn nào đấy không phù hợp với bản thân tại thời điểm hiện tại, thì bạn sẽ không thể nó cuốn hút và khiến thì nó mới khiến mình buồn ngủ. Còn nếu như mà trong trường hợp mà bạn tìm được một cuốn sách cực kỳ phù hợp với bản thân, lúc đó thì bạn sẽ đọc một lèo cho đến sáng ngày hôm sau luôn. Thì nó
Ừm. Ờ. Ờ. Ừm, ừm. Ờ, mình hiểu. <chuckles> Ừm. <chuckles> Ờ. Ờ, ừ. Ừm. À, giống như là coi một bộ phim hay vậy á, đúng không?
Đúng rồi, mình cảm giác như là cái việc đấy sẽ khiến mình căng thẳng vào ngày hôm sau bởi vì thiếu ngủ ấy.
Ừm. Ừm. <chuckles> Nói chung là căng thẳng tinh thần hoặc là căng thẳng thể chất thì nó cũng là căng thẳng mà, đúng hông? Ờ, ờ, nếu mà đọc sách á mà để khiến mình hông buồn ngủ thì mình nghĩ chắc là chuyện tranh quá à, phải có hình ảnh thì mình mới hông buồn ngủ thôi, còn chữ không là mình <laughs> cũng căng thẳng lắm. <chuckles>
Đúng rồi. Ừm. Nếu như mà đọc những cuốn nhiều chữ, xong rồi những nội dung khô khan kiểu như là Đắc Nhân Tâm thì mình sẽ thấy buồn ngủ nha.
Ừm. Ờ. Ờ, ừm. <chuckles> Chính xác luôn á, kiểu, mặc dù mình biết cái sách đó rất là hay, nếu mà mình đọc được thì cũng nó rất là tốt. Nhưng mà cái thời gian để mà mình hoàn thành cái cuốn sách đó thực sự là rất là lâu luôn á bạn, cả tháng, 2 tháng luôn á. <laughs>
Đúng rồi. Siêu dài. Ờ, bên cạnh, không biết là bạn hay những hoạt động nào giúp bạn cảm giảm căng thẳng nhanh nhất?
<chuckles> Ừm. Vậy còn ừm. Ờ. Rồi. Ưm, ừm. Ừm, mình, à, mình cũng hay nghe nhạc nè, lúc mà mình buồn hay là mình, ờ, mệt mỏi quá thì mình nghe nghe nhạc, có thể là nhạc, ờ, không có lời thôi. Ờ, thì mình thấy nó đỡ ồn ào hơn, lúc mà mình mệt quá mà mình nghe nhạc có lời á là mình cảm thấy nó bị ồn á, hông biết bạn có thấy vậy hông?
Ừm hưm. Mình cũng thế, vì nghe nhạc có lời mình sẽ bị tập trung vào việc một là nghe beat, hai là nghe lời bài hát. Sẽ đúng rồi sẽ khiến mình phải vận dụng nơ-ron thần kinh để mình có thể lắng nghe.
Ừm. Ờ. Ờ, ờ. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi, nó bị nhức đầu ấy. Ừm, ừm. <chuckles> Đúng rồi.

À, thiền thì nếu như mà đặt mình vào trong một căn phòng cực kỳ yên tĩnh, không có một tiếng động nào ồn ào bên ngoài và mình mở một, à, podcast lên thì mình nghe, thì mình sẽ thiền được. Tại vì là mình cũng là người chơi hệ tâm linh ấy, bên cạnh mình cũng, a, dùng đá, xong rồi mình cũng, a, đốt lắm mùi xông để tạo năng lượng. Thì mình cũng thi thoảng khi mà không có ai ở nhà vào buổi tối thì mình cũng sẽ thiền. Nhưng mà dạo này thì cái, ơ, khả năng đấy hơi thấp, bởi vì là nhà mình ở chung cư, thế nên là cái việc đúng rồi, cái việc cách âm nó không tốt, mà khi mà mình thiền thì mình muốn tập trung hoàn toàn 100% năng lượng của mình vào việc đấy.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ờ. À. Ừm. Ồ! Ừm. Ừm. À, thế hả? À, những cái kiểu tạo năng lượng, đúng Ừm. À! Ừm, ừm. À. Ờ, thấy mà hay. Sao vậy? À, nó ồn ào à? À, à, mình hiểu. Ừm. À, vậy vậy mình bạn nói là bạn thiền nhưng mà bạn vẫn nghe podcast, thì cái tiếng podcast nó sẽ nói, nói, nói bên tai thì bạn vẫn tập trung được hả?
Podcast thì thực ra là mình sẽ những cái giọng mà nhẹ nhàng và mình sẽ hay đọc mình sẽ hay nghe podcast về với cái mindset chủ đề về mindset của bản thân.
Ừ. Ừ. À! À! Cái cái chủ đề nó cũng à, mình hiểu, mình hiểu. À, chứ hông phải là một cái cuộc đối thoại, những cái nó như là chính trị, khoa học đồ, đúng hông? <chuckles> Ờ. Nói podcast mình lại nghĩ tới mấy cái đó. Ờ, đúng rồi, nếu mà nghe những cái mà chữa lành á, ờ, những cái mindset thì rất là hay, đúng hông? Nó giúp giúp bạn tập trung hơn. Ừm. Mình cũng chưa có thử á, nhưng mà tại vì hông, thật ra là mình cũng có thử thiền, nhưng mà đầu mình không thể tập trung được, mình cứ nghĩ về công việc nè, mình cứ nghĩ về gia đình, mình cứ nghĩ về những vấn đề trong cuộc sống á. Thì hông biết là bạn có cái cách nào để giúp mình mà tập trung hơn hông? Bạn có bí quyết nào hông?
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thực ra thì mình cũng không phải là một người tập trung tốt đâu. Chỉ là chỉ là khi mà mình, ừm, mình thiền ấy, tại vì không gian xung quanh nó tĩnh lặng, nó khiến mình chỉ có duy nhất cái âm thanh phát ra từ cái podcast, nó khiến mình tập trung, điều duy nhất khiến mình tập trung, không có gì xao nhãng.
Ờ. Ôi! Ừm, ừm. Ờ, ờ. Ừ. <chuckles> À. Ừ. Ừm, ừm, ừm. À, mình hiểu. Ừm. Vậy thì lần sau mình cũng sẽ thử một mở một cái podcast về mình nghe. Hay là bạn có sử dụng cái tai nghe mà, kiểu như, ơ, chống tiếng ồn hông? Mình thấy nó cũng giúp rất là tốt á, trong cái việc mà giảm tiếng ồn bên ngoài á.
Ờ, có, mình có dùng tai nghe của Sony ấy, thì khả năng đúng rồi, khả năng, ơ, cách âm của nó khá là tốt.
Ừm. Ờ, ờ, thế thì rất là tốt luôn á. Ờ. Ừ, ừ. Ừ. Thì đó, thì mình nghĩ đó là cũng là một cái bí quyết ha, để bạn tập trung hơn. Để lần sau mình cũng thử mở một cái gì nghe đi, tại vì nếu mà yên lặng quá là mình hổng có tập trung được, mình thấy vậy, là mình cứ để ý những cái tiếng động xung quanh nè, hoặc là mình cứ phải nghĩ cái gì đó trong đầu. Ừm.
Đúng rồi. Hay bạn sẽ cảm thấy bị bồn chồn, đúng không? Sẽ có lúc mà căng thẳng quá, mình cảm giác bị bồn chồn trong người, mình bị ngứa ngáy tay chân, mình cứ phải làm gì đấy, mình xong chắc
Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, ờ. Chính xác. Ừ. Đúng rồi. Mình cứ nghĩ ờ, mình cứ nghĩ là đang có một cái việc gì đó cần mình giải quyết, mình không thể ngồi im ở đây hoài được. Đó, mình cứ nghĩ vậy đó, mà trong khi đó ngồi có 3, 4 phút à.
Đúng rồi.

Mình cũng có chia sẻ với cả, à, bạn bè mình thôi, thường thì là mình cũng khó chia sẻ với bố mẹ ấy. Tại vì bố mẹ cũng là cũng có nhiều vấn đề cần giải quyết, mình biết là bố mẹ mình có vấn đề giải quyết. Với cả mình cũng lớn rồi, thì cũng đúng rồi, cũng, á, không muốn bố mẹ lo lắng, cũng như là mình cũng sống xa bố mẹ ấy, một thời gian, là cái khoảng cách nó cũng kéo dài hơn, cái việc chia sẻ nó cũng khó. Thế là mình chỉ có thể chia sẻ với, á, bạn bè hoặc là người yêu
Ờ. Ừm. Ừ, ừ. Sao? Ừm. Ừm. Đúng ha? À, cũng sợ ba mẹ lo, đúng hông? Ừm, ừm. Đúng rồi. À! Ừm. Ừm, mình hiểu. Ờ. Ừm, đúng rồi, người yêu ừm, người yêu là sẽ là cái người cũng là hỗ trợ tinh thần của mình rất là nhiều ha? Nhiều khi mình thấy mấy cái bạn nam á, thì hông có giỏi việc chia sẻ cảm xúc, nhưng mà họ rất giỏi cái phần mà lắng nghe. Ờ, khi mà mình mình ừ.
câu chuyện đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, mình s Đúng rồi. Mình cũng chỉ cần một người để lắng nghe thôi, chứ mình cũng không cần người ta đưa ra cách giải quyết vấn đề này cho mình, chỉ cần lắng nghe thôi.
Ừm, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Ừm, ừm, có nhiều người, người ta không biết lắng nghe á bạn, mình tưởng là ai cũng biết ta, nhưng mà không phải ai cũng vậy đâu, hông phải ai cũng có kỹ năng đó đâu. Người ta nghe xong người ta sẽ tìm cách giải quyết trong khi mình không không có hỏi cái điều đó. Ừm. Đúng rồi, không có nhu cầu.
À. Đúng rồi. Đó, mà mình không có nhu cầu để người ta chia sẻ về cách giải quyết người ta nghĩ hộ mình ấy. Thực ra thì mình cũng có cách giải quyết mà. Thì là mình mình chia sẻ chỉ là mình muốn người ta thấu hiểu thôi, người ta, ơ, khiến mình cảm thấy tốt hơn thôi.
Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừ, ừ, đúng rồi. Trước đây thì mình cũng có hay chia sẻ với đồng nghiệp á, nhưng mà sau một thời gian thì mình nghĩ cái điều đó là không nên. Ờ, mình chỉ chia sẻ những cái chuyện vui thôi, còn những cái mặt càu nhàu, hoặc là công việc khó khăn đồ là mình không nên nha. <chuckles>
Đúng rồi. Đúng rồi, không nên chia sẻ những chuyện, ừm, toxic trong công việc với đồng nghiệp, đồng nghiệp chỉ nên giữ mức đồng nghiệp thôi.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, chính xác luôn á, trước đây mình hay đi quá giới hạn đồng nghiệp với bạn lắm, nhưng mà bây giờ mình cũng học được nhiều rồi đó. <chuckles> Rất vui được chia sẻ với bạn, ờ, về những cái cách giải tỏa căng thẳng của bạn nha. Mình học được rất là nhiều. Ừm, ừm. Chúc bạn buổi tối vui vẻ ha. Bye bạn.
Ừ. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm, ừm. Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn nha. Bye bye.
Ừm.

Hello, xin chào bạn. Ừm, rất vui được nói chuyện với bạn ngày hôm nay nha.
Hello, xin chào! Hello, ngày hôm nay của bạn như nào?
Ừm. À, ngày hôm nay, a, của mình công việc cũng khá là nhiều á, nên là m cũng thấy là khá là căng thẳng hôm nay, ờ, nên được nói chuyện với bạn cũng thấy, ơ, rất là vui. <chuckles> Còn không biết của bạn thì sao ha?
Ngày hôm nay của mình thì mình cũng làm việc từ sáng đến tối, đến tầm khoảng đúng rồi, đến tầm khoảng 8:00 tối, nên mình cũng thấy khá là căng thẳng tại thời điểm hiện tại.
Ừm. Ừm. À, từ sáng tới tối luôn? Ờ. À. Ừm, à, vậy hả? Ờ, vậy thì thường á, những khi mà bạn căng thẳng vậy á, ừm, ban đêm thì bạn thường làm cái gì để giúp bạn, ừm, ừm, xả stress?
Thì ban đêm thì mình cũng chỉ làm những công việc tại vì không có nhiều thời gian, bởi vì công việc, ừm, chiếm quá là nhiều khối lượng thời gian rồi, thế nên là mình cũng chỉ xem, ơ, điện thoại.
Ờ. Ờ. Ừm, ừm. Ờ. Ừm, chính xác. À, vậy hả? Tại vì
Nằm trên giường và xem điện thoại thôi.
À, à, à, mình thấy điện thoại cũng là một cách để mà bạn giải trí á. Thì, ờm, trước đây mình cũng vậy nha, mình làm mình làm, ờ, công ty á, thì ban ngày làm tối về mình cũng hay giải trí bằng điện thoại, nhưng mà, kiểu, thời gian màn hình nó quá là nhiều á, cái mình bị đau mắt, rồi mình cũng khó ngủ nữa, không biết là bạn có gặp trường hợp vậy hông?
Ừm. À. Ồ. Mình cũng có, thế nên là tầm 30 phút trước khi đi ngủ, thì mình sẽ tắt hoàn toàn điện thoại và mình chuyển sang mình, ờ, đọc sách.
Ừm. Ờ, ừ. Ừm, ừm. Ờ, ô, vậy là bạn vẫn phải sử dụng mắt, <chuckles> tính ra mắt bạn cũng khoẻ quá ha? <chuckles> Ừ.
Đúng rồi. Thực ra thì mình cũng, á, hay ngủ sớm, mình cũng không ngủ muộn quá, chỉ thi thoảng nhiều sẽ có một vài trường hợp đặc biệt thì mình, ừm, mới ngủ muộn thôi.
Ừm. À. Ừm. À.